الصيام المتقطع، أوكي، وده وحاسّة إن أنتِ يعني بقى لِك قد إيه أساسًا في النظام ده؟ يعني بقى لِك فترة قد إيه مثلًا؟
همم. آآ يعني تقريبًا أنا د كمّلت سنة، بس السنة مش منتظمة، آآ شوية بالتزم وشوية تانية ما بالتزمش، ده اللي مقلّقني مض مضايقني ومش مخلّيني مبسوطة، آآ حاسّة إن أنا ساعات كتير المجهود اللي باعمله والالتزام اللي بالتزمه أول ما الموضوع يطوّل معايا وبابتدي بقى أبوّظ كلّ حاجة، آآ بيضيع على الأرض.
إمم. آه، أوكي، تمام، بس برضه كون إن أنتِ ملتزمة بقى لِك فترة طويلة دي حاجة كويسة، يعني آه لو نسبة الإلتزام مش 100%، بس كون إن أنتِ بتحاولي وبتجاهدي دي نقطة الصراحة يعني تُحتسب لِك، خلّيكِ يعني ما تقسيش على نفْسِك في الجزئية دي. طيب آآ أنتِ شايفة إن أنتِ أساسَا، ليه أو هل عندِك هدف أصلًا بيخلّيكِ إن أنتِ تتّبعي نظام غذائي معيّن؟ يعني هل مثلًا عايزة تمشي على نظام صحّي بشكل عام، والَّا عشان مثلًا عايزة تخسّي؟ يعني آآ إيه اللي عمومًا ال ال الغرض من إن أنتِ عايزة تمشي على نظام غذائي؟
هو طبعًا أول غرض أنا عايزة أخسر وزن، لإن أنا لمّا ب باكسّل أو ما بالتزمش زي ما باقول لِك وزني بيزيد وأنا مش طويلة، فبيبان عليَّ بسرعة، فدي أكتر حاجة أنا بابقى حباها، حابة إن أنا أفضل ثابتة على وزن معيّن، آآ ما أتعداهوش ما ما أزيدش عليه، تاني حاجة طبعًا الصحة بتاعتي، يعني أنا دايمًا باحس إن أنا أمّا بامشي على نظام غذائي صحي، آآ بابقى نشيطة، بابقى حاسّة إن أنا خفيفة، آآ صحتي بتبقى كويسة، قولوني مش م مش تاعبني، بابقى مضبّطة من كلّ حاجة، أول ما أبتدي أعُك وآكل بقى أكل مش صحّي وما ألتزمش بالنظام، آآ باتعب، آآ معدتي بتوجعني، آآ جسمي على طول بابقى كسلانة، ما باعرفش أتحرّك، حتّى الرياضة اللي أنا بالعبها، آآ وأنا ما باعملش نظام صحي، ما باعرفش ألعب رياضة وما باعرفش ألتزم فيها.
إمم. أوكي. إمم. اهم. إمم، إمم. أوكي، فاهماكِ أوكي، تمام، طَب أنتِ شايفة إنه إيه الحاجات اللي ممكن بتخلّيكِ أساسًا ما تلتزميش؟ إيه المعوقات اللي بتحصل قدّامِك تخلّيكِ ما تعرفيش تن تنتظمي على نفْس ال النظام اللي أنتِ ماشية عليه بقى لِك سنة ونُص؟ يعني آآ آه، قولي لي.
كذا حا آآ يعني مثلًا أول حاجة، آآ إن أنا أدخُل أحضّر الأكل الصحي بتاعي بنفْسي، أنا طول ما مثلًا لو مامتي بتعمل لي الوجبات وكده، خلاص أنا باكل وبانسى الموضوع، لكن حتّة إن أنا أدخُل المطبخ وأبتدي أجهّز أكلي علشان آآ آكله، وآمم و وأعمله، بيبقى الموضوع مُرهق بالنسبة لي جدًا وباحس بملل وكسل، آآ برضه حاجة تانية، لمّا بيجيبوا حلويات في البيت أو بيجيبوا أي أكل طبعًا مش مش داخل النظام الصحي، بابقى حاسّة إن دي مغريات، وبابقى أنا ما عنديش إرادة إن أنا ألتزم، فبابتدي آكل، والحاجة التالتة برضه، لمّا باكون مبسوطة أوي، آآ بابقى عايزة آكل وعايزة آكل حاجات حلوة كتير وشوكولاتات وسُكّريات، ف فكلّ الحاجات دي بتبقى عوائق بالنسبة لي.
إمم. أوكي. إمم، أوكي. اهم. إمم.